ครับ พอดีว่า ผมมีเรื่องจะ อยากจะระบาย แล้วก็อยากจะปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือ อ่า ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ย แล้วก็ทำพรอเจกต์นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ มีอยู่ประมาณ 3-4 พรอเจกต์ต่อวัน แล้วทีนี้คือทุก ๆ พรอเจกต์นี่มันค่อนข้างที่จะสำคัญไปหมดเลยครับ ผมก็ต้องโฟกัสทั้ง สามถึงสี่ พรอเจกต์ต่อวัน มันทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าทางสมองครับ คือบางครั้งมันเบลอ แล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ อย่าง อ่า พรอเจกต์หนึ่งเนี่ยขอใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วมีอยู่ 4 พรอเจกต์ก็คือ ใช้เวลาอยู่ 12 ชั่วโมงเงี้ยครับ ทำให้แบบต้องทำงานหนัก แบบต้องเพ่งสมาธิอยู่ทุก ๆ ครั้ง ทุกวัน อยู่ที่หน้าจอ อยู่ที่โต๊ะทำงาน ไม่ได้ออกไปไหนอะครับ มันก็เลยทำให้เกิดอาการความเครียดขึ้นมางี้ครับ เพราะว่า ไอ้ด้วยลักษณะนิสัยของผมนี่ ปกติ อ่า ก่อนหน้าเนี้ยเคยทำงานอยู่ที่บริษัท แล้วชอบพบปะสังคมนะครับ อ่า แต่นี่คือลักษณะการทำงานมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็ไม่คุ้นชินนะครับว่า โอเคเราทำงานแบบเนี้ย มันทำให้เราไม่ได้เจอใครเลย อย่างงี้ครับ แล้วก็ อา ทำให้รู้สึกเหงาเป็นบางทีด้วย แล้วก็ เอ่อ รู้สึกเบื่อเป็นบางครั้งนะครับ ที่นี้คือพอเราอะมาโฟกัสกับไอ้งานแบบเนี้ยขึ้นมาก ๆ มันเกิดอาการเมื่อยล้าอะครับ แล้วก็ไม่ได้มีการออกกำลังกาย อะไรเลย อย่างงี้ครับ ก็ทำให้รู้สึกเป็น อ่า เบิร์นเอาต์ เป็นบางที แต่แล้ว แล้วสิ่งสุดท้ายนี่ ก็คือรู้สึกว่ามันสมาธิสั้นลงอะครับ คือพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมา หรือว่าโฟกัสให้มากยิ่งขึ้น แต่ยังทำไม่ได้เลยครับ ก็เลยต้องขอคำแนะนำจากพี่แล้วแหละว่า โอเค ควรที่จะทำยังไงดีอะครับให้เรามีสมาธิมากขึ้นอะครับ?
ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อือฮึ ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อันนี้นี่ อ่า เดี๋ยวต้องถามเพิ่มเติมก่อนเนาะ ก็คือแบบเท่า ฟ ที่ผมฟังมาเนี่ย คือคุณมีเวลาที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเนาะ แค่ทำงานก็ค่อนข้างจะน้อยแล้ว แต่ว่าแบบโดยรวมเนี่ย คุณคิดว่าคุณสามารถทำสมาธิได้ประมาณกี่ ช นาที? แล้วก็คุณต้องการที่จะทำประมาณกี่นาทีอะครับผม?
อืม อืม ต้องเล่าก่อนนะว่า ผมไม่ได้นั่งสมาธิมาได้ประมาณ 4 ถึง 5 ปีแล้วครับ ก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำงาน ทำงานมาเรื่อย ๆ อะครับ แล้วก็ทำงานอยู่ที่บริษัท เอ่อ มาครับ ทีนี้คือ เอ่อ ไม่ ไม่ได้พูดถึงกับว่า สมาธินี่บ่อยเลยครับ คือแบบนาน นาน ๆ ทีจะได้ยิน แล้วก็จะได้ยิน เอ่อ จากเพื่อนที่ทำงาน แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนผู้หญิงครับ ที่เขาบางคนนี่ชอบไปทำบุญไปวัด อะไรกันงี้ หรือว่าไป อ่า ไปเขาเรียกว่าไปจำศีล อะไรเงี้ยครับ อืม เขาก็จะลางานไปเงี้ยครับ ทำให้ เอ่อ มัน มันก็เข้าหูเรามาบ้างครับ คือ แต่ว่าเราก็ไม่ ไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับตอนเด็ก ๆ แล้วอะครับ พอเราโตมาเราก็ทำงานอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ อ่า สังสรรค์ปาร์ตีกับเพื่อนแค่นั้นเองครับ ทีนี้ถ้าจะให้มานั่งสมาธิ กลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งนี่ ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าตัวเองจะนั่งได้ ได้ประมาณกี่นาที แต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยมหาวิทยาลัยครับ ก็คือถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะนั่งได้ประมาณ เอ่อ ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงอยู่นะ เป็นเวลาสูงสุดเลยครับ แต่ ณ ปัจจุบันตอนเนี้ยก็เดาว่าน่าจะนั่งได้ประมาณ 5 นาทีอะ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับตัวผมอะครับ
อืม ครับ ครับผม อืม อืม ครับ อืม อืม ครับผม อา ครับ อืม อืม ครับ ครับ อืม อืม ครับ อื้อฮือ ครับ ครับผม ครับผม แน่นอนครับ เอ่อ เราโตขึ้นเนาะ เรื่องอะไรในหัวเนี่ยมันมาเยอะกว่าเดิมเยอะเลย ก็ดีนะครับที่คุณเล็งไว้น้อยก่อน อย่าเล็งสูงเกินเนาะ ให้ความคาดหวังในการทำสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องจำนวน ว นาทีอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องว่าคุณสามารถ อะ อยู่กับตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะ เพราะจากเท่าที่ผมฟังมานะ ก็ตอนเนี้ยคุณน่ะมีสิ่งที่ทำได้เลย ก็คือเอาเป็นเวลาเล็ก ๆ 5 นาทีนี่แหละครับ อาจจะเป็นช่วง ๆ ด้วยก็ได้นะ คุณไม่จำเป็นต้องแบบก่อนนอนทีเดียวเหมือนที่คนชอบทำกัน หรือว่าแบบ อะ ตื่นเช้ามาแล้วก็ทำ จากที่ผมทำ ฟังคุณเนี่ย ก็คือคุณมีโพรเจกต์ที่แตกต่างกันไปเนาะ แล้วเวลาทำก็ประมาณ 3 ชั่วโมง อาจจะเป็นเหมือนกับว่า มีเวลา reset ตัวเองระหว่างโพรเจกต์ ก็อาจจะนั่งสมาธิ 5 นาทีตอนนั้นก็ได้นะครับ คือมันไม่ใช่อะไรที่นานเนาะ แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบอย่างน้อยอะ ก็จะทำให้เหมือนกับว่า ร่างกายกับสมองเราอะได้พักเบรกนิดหนึ่ง บางทีการที่แบบ ปกติเนี่ย คือคุณพักผ่อนด้วยวิธีอะไร? อันไหน ไหน? อะไร? ยังไงบ้างอะครับ? ช่วย ช่วยบอกให้ก่อนได้ไหมครับผม?
อะ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ได้ครับ ก็คือถ้าระหว่างมีการพักทำโพรเจกต์เสร็จ สมมุติว่าโพรเจกต์หนึ่งทำ 3 ชั่วโมงไปแล้ว แล้วก็มาพักผ่อนเนี่ย คือผมจะไม่ค่อยอยู่กับที่แล้ว ผมจะยิบ หยิบโทรศัพท์มือถือ แล้วก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านนะครับ คือจะเดิน ว เหมือนกับเดินวนจงกรมน่ะครับ อยู่ประมาณ 3 รอบ 4 รอบนะครับ เพื่อให้ตัวเองแบบอย่างน้อย ๆ ได้ออกกำลังกาย ครับ ทีนี้ตอนที่เราอยู่นอกบ้านเนาะ เราก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย กลายเป็นว่า เราต้องมาใช้สมาธิในการจดจ่อกับหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับ มันก็ถือว่า ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับ อ แต่ว่าในบางทีน่ะมันก็ให้ความรู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายนะ เพราะว่าเราได้เดินนะครับ อืม ประมาณนี้เลย
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ๆ ครับ <chuckles> ครับผม อืม ๆ ๆ ครับผม ครับ อืม อืม ก็คือจริง ๆ แล้วเนาะ การนั่งสมาธิมันไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เนาะ สมาธิมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าทาง หรือว่าอะไร คือเหมือนที่คุณบอกอะ คุณเดินจงกรมได้ แต่ ว่า คราวนี้อาจจะต้อง ไม่ต้องมีมือถือเนาะ อาจจะแบบ เพราะว่ามือถือเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สมองผ่อนคลายจริง ๆ แล้วมันเหมือนกับว่าทำให้สมองแบบ เอ่อ ทำงานไวขึ้นเฉย ๆ เราเลยรู้สึกแบบตื่น แต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ย หรือว่าทำสมาธิเนี่ย มันจะทำให้สมองมันลดการทำงานลงเนาะ มันก็จะทำให้แบบเรารู้สึกดีขึ้นนะครับ ก็ลองเนี่ยครับ ลองเดินก็ได้ ก็อยู่กับตัวเองแทน แทนที่จะไปอยู่กับโทรศัพท์เนาะ ก็แบบลองดูความรู้สึกของเรา ลองดูความคิดที่มันผ่านเข้ามา ดูว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไร คุณต้องการอะไร และคุณอยากทำอะไรเนาะ? เป็นการอยู่กับตัวเองพักแทนที่จะไปอยู่กับคอม อยู่กับงาน อยู่กับโพรเจกต์ อยู่กับโทรศัพท์เนี่ย ลองให้เวลาตัวเองสักแป๊บหนึ่ง อันนี้ไม่ต้องถึง 5 นาทีเลยก็ได้ครับ อาจจะเดินนิดหน่อย แบบแค่เดินวนไปวนมา หรือว่า ฟ ดูธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็
อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ อา อืม
หลังจากเนี้ย อา ถ้าสมองคุณก็ต้องการความพักผ่อน ความสนุก คุณก็ไปเล่นมือถือได้ แต่ก็ลองแบ่งเวลาดูเนาะ เหมือนกับให้เวลาการ ให้เวลาตัวเอง ให้เวลาตัวเองสักนิดหนึ่งด้วยการทำสมาธิอะครับ อา ตอนดึก ตอนเย็น อย่างเงี้ย ก็อาจจะ อา สัก 5 นาทีแทนก็ได้ แต่ว่าช่วงระหว่างโพรเจ็กต์ก็นาที 2 นาที ผมว่าเริ่มจากทีละนิดก่อนเนาะ มันไม่ใช่เรื่องผิดเลย แล้วก็ อา เน้นความต่อเนื่องดีกว่า อย่าไปทำแบบ โอ้โฮ แบบจริงจังครั้งเดียวแล้วเราไม่รู้สึกสนุก หรือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับภาระเนาะ ก็ทำทีละนิดทีละหน่อย แล้วก็ค่อย ๆ พัฒนาไปน่าจะดีกว่า คุณเห็นว่าไงบ้างครับ?
อืม อา ๆ อือ ๆ อืม ผมว่าคำแนะนำเนี่ยมันเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยเนาะ ก็อย่างที่คุณบอกว่า ตอนที่เดินอ้อมบ้านเนี่ยครับ 3-4 รอบ จริง ๆ เราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นโทรศัพท์มือถือก็ได้เนาะ แต่ว่าขอถามหน่อยครับว่า ถ้า ถ้าเราไม่เล่นโทรศัพท์มือถือนี่ เราจะ เราควรที่จะท่องอะไรสักอย่างดีไหมครับ อย่างเช่น ยุบหนอพองหนอ ยุบหนอพองหนอไหมอะครับ หรือว่าเป็นคำอย่างอื่นดี หรือว่าไม่ต้องคิดอะไรน่ะครับ?
อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม อันนี้ ม จริง ๆ ยุบหนอ พองหนอ หรือว่าซ้ายขวา ซ้ายขวา เดิน หรือว่า 12 อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นแค่เครื่องมือเนาะ ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลหลักในการนับ นับ เราไม่ได้นับเพื่อ แล้วมันจะเป็นสมาธิเนาะ คือเรานับเพื่อจะเป็นเหมือนกับ อ่า หมุด หมุดที่เราดึงให้มันอยู่กับตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าคุณถนัดในการนับนะ ไม่ว่าจะเลขอะไรก็ได้ หรือว่า อ่า อาการอะไรก็ได้เนี่ย ก็เชิญเลยครับ มันไม่ใช่เรื่องแปลก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความสบาย แล้วก็ความถนัดของคุณเนาะ หรือว่าไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ แค่ดูธรรมชาติ ดูตัวเอง ดูสิ่งแวดล้อม แล้วก็ดูอารมณ์ของเราไปเรื่อย ๆ ก็ได้ผลเหมือนกันครับผม อืม
อ๋อ ครับ อืม อืม อ๋อ อ๋อ ครับ เฮ้ย ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะ คือ อ่า เราไม่ต้องท่องอะไรเนาะ เพียงแค่เราเดินไปชมดอกไม้ สูดบรรยากาศ ดูผีเสื้อกำลังบินผ่าน หรือว่าดูนกที่กำลังส่งเสียงร้อง แค่นั้นเองครับ ก็น่าจะทำให้จิตใจเบิกบาน แล้วก็ลดความเครียดได้นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะไปทำโพรเจ็กต์ที่ 2 โพรเจ็กที่ 3 โพรเจ็กที่ 4 ให้มันเสร็จนะครับในแต่ละวัน ถือว่าเป็นพิธีเลยครับ คือการสึกนำ การฝึกสมาธินี่ ผมว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าการท่องจำ อะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เป็นการผ่อนคลายในรูปแบบของเรา การได้อยู่กับตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับ อืม
ครับ ครับผม อือ ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม ใช่ครับ ครับผม อืม ครับ ก็เดี๋ยวก็แนะนำอีกเนาะ คือจริง ๆ แล้วอะ มันไม่จำเป็นต้องแบ่งเวลาโดยเฉพาะเลยเนาะ มันไม่จำเป็น เวลาเฉพาะเพื่อที่จะทำสมาธิเนี่ย จริงระหว่างทำงานคุณน่ะ ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่า เออ สมองมันเริ่มหนักเกินไป คุณก็ทำงานไปด้วย ทำสมาธิไปด้วยก็ได้นะ คุณอาจจะแบบ อา เหมือนกับดึงตัวเองออกจากงานนิดหนึ่ง แต่ก็ทำงานต่อนั่นแหละครับ แต่ดูว่าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรอยู่ คุณกังวลไหม คุณเครียดไหม คุณเหนื่อยไหม แค่นี้มันก็คือเป็นการ เหมือนกับว่า การเอาอารมณ์กลับเข้ามาอยู่ตัวเอง เหมือนกับดึงอารมณ์เข้ามาอยู่ตัวเอง มันก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งเนาะ การที่ทำให้เรารู้สึกตัวเองมากขึ้น อย่างเงี้ยครับ ก็นิด ๆ หน่อย ๆ มันก็จะช่วยได้เนาะ มันไม่จำเป็นต้องแบบแบ่งเวลาโดยเฉพาะเพื่อการทำสมาธิ แต่ว่าถ้าแบ่งเวลาไปอะ เราก็จะสามารถเหมือนกับทุ่มเทความโฟกัสทั้งหมดไปอยู่กับสมา การฝึกสมาธิได้ แต่ว่าระหว่างทำงานเนี่ย
อืม โอ้ อืม อืม
ถ้าคุณรู้สึกว่า เออ อยากพักผ่อนสมองนิดหนึ่ง ก็เนี่ยครับ ดึงการทำงานของคุณ มาแบ่งระหว่างนั่งสมาธิ ทำสมาธิไปด้วยก็ได้ ก็แบบ เออ อาจจะทำให้ ส การทำงานดีขึ้นด้วยนะครับ ลองดูนะครับผม
อืม ครับ ก็ได้รับคำแนะนำหลาย ๆ อย่างมาเลยทีเดียวแหละครับ ทั้งเรื่องของการฝึกสมาธิในรูปแบบต่าง ๆ หรือว่าการที่เราอะเพ่งหน้าจออยู่ อย่างเงี้ย แล้วอาจจะลดการโฟกัสลงมา เพื่อสังเกตตัวเองเนาะว่า ตอนเนี้ย เราเกิดอารมณ์เครียด หรือว่าเบื่อ หรือว่ายังไงอยู่อะครับ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีเลยอะครับ แต่ว่าก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งเนาะ ก็คือบางครั้งอะ ผมจะ เอ่อ ชอบที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ หรือว่าลุกไปดื่มน้ำบ่อยครับ หรือบางทีคือลุกไปกินขนมนะครับ พอกินขนมเสร็จนี้ กลับมาทำงานต่อ แล้วก็ อ่า ปวดปัสสาวะอีกแล้ว ก็สุดท้าย คือได้ลุกไปปัสสาวะ แล้วค่อยกลับมาทำงานต่อ ซึ่งมันก็ทำให้เสียสมาธิอยู่นะครับ ผมไม่รู้ว่าการกินจุกจิก หรือว่าการ อ่า เดินไปเดินมาเพ่นพ่าน ในระหว่างที่เรากำลังทำงานอยู่ อย่างเงี้ย มันถูกต้องไหมอะครับ? ให้คำแนะนำตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ?
ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ ได้ครับ ก็คุณอาจจะแบ่งเวลาไว้เลยเนาะว่า เป็น อ่า ทุก บางทีเขาก็มี 25:5 เนาะ ที่แบบทำงาน 25 นาที พัก 5 นาที บางคนก็มีระบบ อย่างงี้เนาะ เออ ระหว่าง 5 นาทีเนี้ย คุณก็จะไปจัดแจงตัวเองได้ อาจจะเดินไปหยิบขนมรอบหนึ่ง แล้วอีกรอบหนึ่ง คุณก็แบบ ไปเข้าห้องน้ำ ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือระหว่าง 25 นาที เราก็จะได้พุ่งโฟกัสไปเลยเนาะ แล้วการ ถ้าเราทำเป็นระเบียบทุกวัน อย่างเงี้ย เหมือนมันจะเป็นการหลอกสมองเนาะ มันก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งนั่นแหละว่า ใน 25 นาทีเนี้ย เราจะมีโฟกัส เราจะมีสมาธิกับงาน ส่วน 5 นาทีที่เหลือเนี่ย เราก็เป็นการปล่อยสมองให้ได้พัก แล้วก็ปล่อยสมองให้แบบมันแล่นไปตามที่มันต้องการไป อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูนะครับ เป็นวิธีที่คนหลายคนใช้ได้ผล ก็ลองฝึกดูนะครับ 25 นาทีแล้วก็ 5 นาที ลองดูนะครับผม
อืม ครับ อืม ๆ อืม อ๋อ ครับ โอ้ ยังไม่เคยลองวิธีเหล่านั้นเลยครับ เดี๋ยวจะลองเอาวิธีที่คุณแนะนำเนี่ยไปลองปรับใช้ดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
ครับผม ครับ สวัสดีครับ ขอให้โชคดีนะครับ
ครับผม